À, thì, ờ, nó sẽ là một cái web xong rồi mình, ờ, mình làm trắc nghiệm á, đa số là làm trắc nghiệm, xong rồi
À há. À há, à há. Ừ. Vậy vậy thì gian gian lận kiểu gì? Nếu mà làm như vậy thì bạn gian lận kiểu gì mà bạn nói là gian lận là một cái vấn đề mà, gọi là, tiêu cực?
Ờ. Ừm. Bạn sẽ rất khó gian lận nếu như bạn chỉ có 1 máy thôi ấy nhưng mà <chuckles> nếu bạn có 2 máy <chuckles>
Ủa, ý bạn là sao? Ý bạn là cái việc gian lận nó khó là là là tiêu cực à? <laughs>
<chuckles> À, à, không, thì, ờ, nếu mà người ta người ta sẽ làm những cái phần mềm mà mình có thể thi trên đấy, kiểm tra trên đấy được, mà đề phòng cái việc mà bạn sẽ tra cứu hay là, ờ, dùng AI đồ để để tra cứu ấy.
Ờ ha. Ừ, ừ, đúng rồi, đúng rồi, ừm hứm. À. Ủa, xàm sao hệ? Mình như như mà mình như bạn nói là có 2 máy đi, bây giờ mình làm trên máy tính và mình muốn tra cứu cái đáp án thì mình dùng điện thoại mình tra cứu thì mình có tra cứu được mà ta?
Ờ, ờ.
Thì làm sao để họ chống gian lận được?
Ừm. Thì mình, ờ, cái đấy là mình đang nói về cái việc mà hạn chế trong cái việc mà thi cử online như vậy ấy.
Ừm hứm, ừm hứm. <chuckles> Ừ, ừ, ừ, ừ, là sao? Nó hạn chế nó như thế nào? <laughs>
<laughs> Là mình không kiểm soát được là
Không kiểm soát được.
hông kiểm soát được là mà sinh viên thì người ta có đang, a
À, hiểu, hiểu, OK, OK mình hiểu ý bạn rồi, tức là bây giờ là cái việc mà gia học sinh gian lận á mình không kiểm soát được, à, OK, OK. Đúng không, đúng không? OK, OK, OK, OK. Không hiểu.
Đúng rồi, thứ hai thứ hai là, kiểu, có có những người, kiểu, người ta người ta sẽ lợi dụng cái việc mà không có cam để người ta không có tập trung học ấy, người ta chỉ mở lên để điểm danh thôi.
Ừm hứm. Sao, sao? À, rồi, ô kê. Mình hiểu, mình hiểu, tức là sẽ không tập trung học, đồng ý, đồng ý. Tức là bây giờ, gọi là, không có ai giám sát bạn đâu, không có giáo viên hay bạn bè nào giám sát bạn cả, thế là bạn có thể là tắt mic tắt cam đồ các kiểu, mà bạn làm việc riêng và, ờ, không có phải lo là cái việc mà bị bị, à, giáo viên nhắc nhở hả, kiểu vậy, đúng hông? Ừm hứm, ừm hứm, hay, cũng là một cái cách <chuckles> cũng là cái nhược điểm, đúng hông? Ừm.
Ờ, đúng rồi. Ồ. À, cái này là cái, ờ, <chuckles> cái góc nhìn của mình, à, về về về về cái này, ờ
Sao, sao, sao? À ha, góc nhìn của bạn sao? Ừ. Ừm, bạn chia sẻ đi, bạn chia sẻ mình đi. Ừm hứm.
theo một theo cái góc nhìn của một người đã trải qua á th thì không biết là cái góc nhìn của bạn về việc cái việc mà giáo dục, ừm, thay đổi nhờ công nghệ ấy nó như thế nào ấy?
Ừm hứm. Ừm hứm, ừm hứm. Sao, sao?

Ờ. Mình thì cũng không dùng AI nhiều á, kiểu, tư tưởng của mình là, kiểu, sách vở truyền thống nó vẫn là the best á, vẫn là vẫn là tốt nhất.
Ừm hứm, ừm hứm. À, à, đồng ý, đồng ý nha, ờ, vẫn t vẫn vẫn t vẫn tư tưởng như vậy thì mình rất là đồng ý. Nhưng mà bây giờ có một số người họ cứ, kiểu là, cô giáo hay thầy giáo cho bài tập về, xong rồi cứ lười không chịu tư duy, suy nghĩ cứ đem vứt vứt quăng lên AI nó đưa cho câu trả lời, rồi cứ vậy mà chép vô thì nó rất là vô nghĩa, ta nói nó nó làm hại cái tư duy sáng tạo, tư duy, ơ khả năng tư duy rất là nhiều. Đó, th làm sao mà để làm sao mà làm sao mà cân bằng được cái việc mà dùng AI để phục vụ cho, à, việc học tập của mình để nâng cao tri thức, chứ, kiểu, mà mình dùng AI để mà giải bài tập như vậy thì đương nhiên là mình nghĩ là không nên. Ừm hứm.
Đúng, đúng. Ừm. Nó đúng vậy, nó nó chỉ nên phục vụ cho những cái những cái, ơ, công việc, những cái task mà mà mình không mình vẫn chưa giải được, mà mình nếu mà mình lên mình tham khảo á, rồi mình sẽ
Bạn nghĩ như vậy hông? Ừm hứm, ừm hứm. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, dùng cho công việc, những cái task nào mà Ừm, ừm. Có có thể là mình, ừ, mình mình mình nghĩ cái cách, ừm, mình đưa ra những cái câu mình đưa ra những t đưa cái prompt mà, kiểu, cái lời gợi nhắc làm sao mà để nó, kiểu là, nó hướng mình đi đến cái cái đáp án chứ không đưa ra cái trực tiếp cái đáp án cho mình. Đó. Bạn hiểu hông? Kiểu, nó nó dạy mình làm sao để đưa được đến cái cái cái câu trả lời chứ không phải là đưa sẵn cái câu trả lời cho mình.
Ừm.
Ừm. Đó, mình nghĩ như vậy.
Ừm.
Ừm hứm, ừm hứm. Sao, theo bạn thì sao?
Ừm, mình, à, mình cũng đang, ơ, mình cũng đang, kiểu, đang hướng về cái chuyện mà s áp dụng AI vào cái cuộc sống hàng ngày, hoặc là cái công công việc sắp tới ấy, nên dạo gần đây mình cũng tìm hiểu nhiều.
Ừm hứm, ừm hứm. Ừm, ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Sao, sao, hướng về cái gì? Ừm. Áp dụng AI vào cuộc sống hàng ngày. Ừm hứm. À, à. <chuckles> Sao, sao? Cơ thì bạn tìm hiểu và bạn cảm nhận như thế nào?
Nhưng mà mình

Ồ, tức tức là thay vì mình, à, phải tự tưởng tượng ở trong đầu để n hình ảnh nó tự chảy r chảy trong đầu thì mình, ờ, sẽ được, ờ, thể hiện hữu lên qua mắt qua mắt nhìn luôn.
Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chính xác. Ừm hứm, ừm hứm. Đúng rồi. Nó nó hiện thực hóa lên, ờ, qua qua qua cái góc nhìn của mình luôn, là mình nhìn thấy như thật vậy đó. Ờ. Đó, thì mình nghĩ là cái công nghệ nó rất mình nghĩ là là mình nếu mà có được á, thì mình nghĩ rất là cũng rất là muốn trải nghiệm thử cái công nghệ này trong cái việc giáo dục. Ừm, hoặc là đi, gọi là, kiểu, là, ờ, nó nó dựa là sinh viên chẳng hạn, sinh viên mà sinh viên của các ngành y tế, y, à, y học, y khoa gì đó. Tức là họ có thể là phẫu thuật ảo nè, đúng hông? Thay vì là khẩu thuật trên cái cái cái, kiểu là, con người hay là cấy các mẫu vật gì đó, thì có thể là cái kính thực tế ảo nó giúp họ là phẫu thuật ảo để có thể là luyện tập, nâng cao kỹ năng, kiến thức, tay nghề chẳng hạn. Đó đó, kiểu kiểu vậy. Ừm hứm.
Ừm. Ồ! À. Mấy cái công nghệ này hình như là mình thấy mình thấy là cũng bắt đầu áp dụng vô trong mấy cái, a, mấy cái ngành giáo dục khác rồi, như kiểu, ừm, dạy bằng lái đồ ấy, dạy bằng lái.
Ừm. Sao sao? À. Dạy bằng lái. Ờ! Kiểu kiểu vậy, kiểu mà, đi học lái xe khi mà bạn được, à, mô phỏng á, kìa cái cái kiểu kiểu vậy. Đó, đó, nhưng mà nó nó chưa phải là thực tế ảo đâu, nó chỉ, gọi là, kiểu, mô phỏng được thôi, nó chưa được, gọi là, hoàn thiện đến cái mức độ mà đeo cái kính vô bạn nhìn thấy như thật luôn, chứ còn cái này là, kiểu, bạn mà ngồi trước màn hình mà, đúng hông? Nên nó cũng, ơ, gọi là, còn đang hạn chế về mặt công nghệ, nhưng mà tương lai thì mình nghĩ là có thể là họ đạt được. Ừm hưm.
Ờ, đúng, đúng, đúng. Ừm. Với lại mình thấy, kiểu, cái những cái con AI bây giờ nó giúp cho nó giúp cho những những bạn nhá, những bạn có định hướng đi theo, ơ, ờ, những cái ngành công nghệ ấy
Ừm, ngoài ra ừ, sao, sao? Ừm! Đồng ý, đồng ý. AI bây giờ là một một <laughs> Ừm hứm. Ờ hớ, ờ há.
dễ phát triển hơn ngày trước rất là nhiều luôn á.
Ừm hứm. Đồng ý, đồng ý. Bây giờ công nghệ AI thì phát triển như vậy cho nên là ai cũng ai rồi cũng sẽ dùng AI mà thôi, đúng hông? Kiểu mà, dùng AI để hỏi bài, để hỏi các kiến thức các kiểu nè. Nhưng mà mình mình nghĩ là mình cũng không nên phần nào đó quá như phụ thuộc vào AI đi. Đừng, cái kiểu là, cái gì đó cũng, gọi là, đưa lên AI để mà hỏi cả thì n thật gọi gh cảm xác là cái cái tư duy á, cái khả năng tư duy của mình bị hao mòn đi rất là nhiều. Mình mình nghĩ là làm sao đó mà, kiểu mà, không có bị lạm dụng AI quá. Hông biết là bạn có, kiểu mà, lạm dụng AI trong cái việc mà học tập của bạn hay không?
Ừm. Đúng rồi.

Bạn thì sao? Bạn có góc nhìn như thế nào về về cái về cái quan điểm này?
Ưm hưm, ừm. À. Mình thấy thì, ờ
Ừm hứm. Ừm, ừm. Mà sao, sao?
Cái việc, ờ, học trực tuyến á, mình có thể, kiểu, áp dụng vào những cái trường hợp, ờ, đặc biệt như kiểu, ơ
Ừm hứm, ừm hứm. Ừm hứm. Đặc biệt. Ừm hứm, đặc biệt là mình đồng ý.
sẽ sẽ kết hợp giữa học truyền thống với lại học trực tuyến luôn, thì mình vẫn vẫn mở một cái cái tab trực tuyến lên để những cái ng những cái bạn nào mà không thể tham gia được ấy. Hoặc là những cái hôm mà giáo viên không, ơ, bị bệnh chẳng hạn thì vẫn có thể giảng dạy ở nhà. Ờ. Ừm.
Ừm, ừm. Đúng rồi, chính xác, phải kết hợp, phải kết hợp. Ừm hứm, ừm hứm. Ừm hứm. À ha, à há. À, ô kê. Đồng ý, đồng ý, tức là phải có sự kết hợp giữa việc học trực tuyến và học truyền thống, chứ hông chứ hông phải là thay thế hoàn toàn. Ô kê, mình hiểu, mình hiểu. Ừm hứm.
Đúng rồi. Thì, ờ, mấy mấy cái sự linh động đấy nó nó vẫn mang lại lợi ích cho cái việc không có làm gián đoạn cái việc học của mình á, vì một một số cái lý do cá nhân ấy.
Ừm hứm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừm hứm, đồng ý, đồng ý.

Mình cảm nhận á, là nó rất là nó rất là tiện lợi. Nhưng mà
Ừm hứm. Ừm hứm. Đúng rồi, chính xác. Tiện lợi thì hông không ai có thể bàn cãi về cái mức độ tiện lợi của việc áp dụng AI trong cái cuộc sống, trong công nghệ cả. Nhưng mà phần nào đó mình phải biết cái d điểm dừng, bạn hiểu hông? Ừm, ý mình là như vậy thôi. Ừ.
Đúng rồi. À. Cho mình nói tiếp là
Ừm, ừm. Bạn cứ nói tiếp đi, bạn nói đi.
Cái kết quả nó trả về cho mình ấy, là nó không nó không có đúng hướng với đúng với cái cái cái cái thứ mình mong muốn 100%. Cho nên là, ờ, mình nghĩ là nếu mà muốn sử dụng nó thì mình phải, a, phải điều mình phải dạy nó, hoặc là mình phải biết chọn lọc thông tin mà nó đưa về cho mình.
Ừm hứm, ừm hứm. <laughs> À! À, không đúng rồi. Sử dụng thì sao? Ừm hứm, ừm hứm. Chính xác, chính xác. Chính xác, hoàn toàn đồng ý luôn! Chính xác, chính xác. Cứ đâu phải AI cái gì nó cũng đúng đâu, nó cũng được chỉ lập trình trong một cái, gọi là, cái nguồn dữ cái khoảng, gọi là, cái dữ liệu nhất định mà thôi mà, cho nên là nó sẽ nhiều lúc nó sẽ xảy ra những sai sót, đúng hông? Thành ra bản thân mình khi mà sử dụng AI mình phải có một cái góc nhìn, gọi là, đa chiều, gọi là, cái cái làm sao đó mà để kh nhận biết được là có cái, gọi là, cái tư duy phản biện để mà kiểm tra lại cái nguồn thông tin nó cung cấp cho mình là đúng hay không, chứ không thể tin tưởng hoàn tuyệt đối hoàn 100% được. Đó, kiểu như vậy.
Đúng rồi. Ừm.
Ừm hứm, ừm hứm.
Chà! Rất vui được nói chuyện với bạn về cái, ơ, cái lĩnh vực này nhá.
Ừm hưm hừm. Ừm hưm. Ừm, ừm. Mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Ừ, bạn cũng chia sẻ rất là thú vị nha. Ừ, ừ, mình cũng hi vọng là ở trong tương lai thì cái công nghệ ngày càng phát triển đi có thể giúp chúng ta, gọi là, nâng cao hơn cái khả năng hiểu biết cũng như là cái sự ví dụ là giúp cho việc học tập trở nên dễ dàng hơn chẳng hạn, kiểu như vậy. Ừm hưm. Ừm, chúc bạn một ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn một tối tốt tốt lành, tạm biệt bạn. Bye bye, bye bye.
kê. Ừm, rất vui được gặp bạn. Cảm ơn ạ. Bye bye bạn.
Bye bye bạn. Bye bye.